Olha, eu queria muito a tua ajuda, pois tenho, en enfren enfrentado muitas dificuldades para parar de procrastinar. Ou seja, de tardar sempre um objetivo, e ficar mais motivado, sabe. Eu tenho muita dificuldade quanto a isso, e queria aqui poder desabafar e, se possível, contar com o conselho ou dica da tua parte para melhorar esse cenário negativo na minha vida.
Uhum. Legal, entendi. Vamos lá! E aí, me conta um pouquinho como é que você se sente. Em que aspectos, né, você se pega ali procrastinando, deixando para depois, me conta um pouquinho mais.
Então, eu trabalho como freelancer, né. Eu sou produtor de conteúdo, eh, eu edito vídeo, crio roteiros, e alguns clientes, claro, passam demandas para mim, com uma data já para execução, né. Para que eu possa entregar ali o que a gente chama na comunicação de deadline que é o último ponto ali dize o, está aqui o projeto, está aqui o o produto, e eu tenho uma grande dificuldade em iniciar a execução, né. As tarefas, em um período, em um prazo em que eu fique assim, não sobrecarregado com a pressão do tempo, ou seja, falta poucos dias, faltam poucas horas para entregar o material ao cliente. Eu tenho essa dificuldade, eu sempre deixo para última hora, eu não fico motivado. Ou seja, eu estou, eu estou ali na mesa cheio de projetos para fazer, mas eu não eu não eu não tenho essa motiva essa motivação imediata, eu sempre deixo para o último, for empurrando com a barriga, empurrando, empurrando, até que chega um momento que, se eu não fizer hoje, eu vou perder o cliente, e aí eu vou lá e faço, então. Eu fico sobrecarregado com a pressão do tempo, fadigado, cansado, isso tem prejudicado muito na minha produtividade.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Entendo. Sim, entendi. É, faz sentido. Me diz uma coisa, eh, em questão, né na questão dos vídeos, por exemplo, né, do seu trabalho como como editor, produtor, o que você acha, né, que te faz deixar pra depois? Você não tá, assim, mais gostando tanto de fazer essa atividade? Ou é algo que realmente você já tá cansado porque por causa das suas outras atividades que você tem no dia e ali consome um tempo, uma criatividade que a sua cabeça, né, não tá te deixando ali focar naquela atividade? Ou o que que você acha? Você já não não ap não gosta mais tanto de fazer?
Sim. Sei. Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa, mas, principalmente, como eu já trabalho nessa área há mais de 15 anos, eu conheço o meu potencial, tenho vários projetos premiados, eu sei que eu posso executar, e e a minha criatividade, ela é muito rápida e instantânea. Confiando nisso, então eu tenho uma autoconfiança, assim, exacerbada de que eu posso fazer em pouco tempo, mas eu consigo. Mas, como eu te disse no início, eu fico ali pressio pressionado pelo estresse, pelo cansaço e principalmente pelo tempo. "Será que eu vou conseguir? Será v que eu vou conseguir?" Eu nem sei arrisco a dizer que, eh, esse desafio, essa adrenalina é saudável pra mim, porque isso é o que me motiva a a continuar nesse trabalho. Eu gosto, respondendo tua questão, eu gosto disso. O que eu queria é me planejar mais pra não procrastinar tanto, pra não deixar para as últimas horas, ter essa motivação: "Ah, vou começar hoje, porque antes do prazo que eu prometi ao cliente eu vou entregá-lo". E eu não consigo fazer isso, sempre deixo para o último dia e pra última hora.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Te dá um estresse maior, né. Uhum. Uhum. Entendi, então, você acaba que entregando ali, no limite mesmo, né daquele prazo que você Entendi sim, certo. Agora você acha que o fato de você ter essa esse alto desafio, né: "Não, eu eu preciso produzir isso, eu preciso entregar isso em 12 horas". Vamos dizer, 12 horas. Você acha que esse auto desafio te impulsiona a fazer um trabalho melhor? É isso que te dá aquele gás? Aquele gatilho? Ou realmente você tá ali, fazendo e continua sem vontade: "Mas nossa! Eu preciso terminar isso". Sabe? Esse te a ba assim a sua motivação, ela chega no momento que você tá executando? Ou você continua fazendo sem vontade?
Sempre, sempre. Então, eu fi fi continuo desmotivado, eu faço pela pressão, pra honrar o compromisso que eu tenho cliente. Para receber, contar com aquele dinheiro, pois já é algo que já tá destinado pra assumir uma conta, ou algum lazer ou seja, é algo é um compromisso que eu assumi. A minha questão é ter a motivação pra fazer esse compromisso com tempo, com margem de sobra que não me sobrecarregue, então, é é um desafio constante em cada projeto, em cada trabalho que eu tenho, porque eu queria me dedicar mais, ser motivado pra começar o projeto sem ser no prazo limite, essa é a questão.
Uhum. Sim. Claro. Uhum. Sim. Entendi. Não, faz sentido sim o que você tá tá falando. Olha, como é uma questão, né, de você já tá bastante tempo fazendo esse tipo de trabalho. É algo que pra você não é novo, não é novidade. Então, você não tem, né, mais aquele aquela faísca do novo, do desafio. Você já sabe o que você tá fazendo, você já faz praticamente assim, de olhos fechados, <chuckles> é tanto que você consegue de fato executar e entregar, né, com o mínimo tempo ali, possível. O que é, assim, muito bom pra você porque de fato você consegue, né, eh, fazer aquela aquele trabalho. Mas já que a motivação, ela realmente não tá agora, assim, né, fazendo parte disso, desse processo inteiro, tenta então uma sugestão que eu consigo te passar é, tenta organizar, eh, fa cria um che um checklist, né, até com inteligência artificial, e daí você cada projeto que você tem que entregar você dividir ele por etapas. Então assim, você pode colocar, eh, o eu, ah, claro que, eh, enfim, de acordo com os proce os Né, o passo a passo, o processo e que le que você precisa executar pra poder realizar o trabalho que você trabalha. Então assim, receber o projeto. Dias 1, ah, é, entre 1 e a 3. Aí você precisa fazer determinado tipo de coisa, entre dia 3 a 5 você precisa terminar. Porque assim, você meio que consegue acompanhar, né, e você consegue fazer vários projetos de uma vez só.
Uhum. Sim. Claro. Exato. Exato. Correto. Sim, sim. Sim. Uhum. Sim. Certo. Claro, claro. Sim. Né né. Claro. Sim, interessante, eh, olha, eu nunca tinha pela parado pra pensar nessa possibilidade, você me trouxe algo novo assim, uma ótica diferente, a qual eu já consigo ver, vislumbrar assim, uma prática diferente, onde eu posso ter um resultado diferente e mais benéfico. Olha te agradeço muito, nunca tinha pensado dessa forma.
Uhum. Ah, sim. É, não, você né, a gente, às vezes, está ali tanto no automático, fazendo as coisas ali literalmente, né, de olhos fechados, <chuckles> né, eh eh, que já não não precisa, enfim, ler o manual, praticar, estudar, você não você lembra exatamente o que você está fazendo, você sabe exatamente o que você está fazendo, e aí o cérebro, ele já fica ali, naquele automático mesmo, né, naquele mesmo procedimento, naquele mesmo processo. Mas vale muito a pena você parar um pouco, rever, né, reestudar a ordem do do da execução que você faz, porque quem sabe, desse desse método você com esse método, você consiga até fazer 2 a 3 vídeos de vez, por exemplo, porque o vídeo 1 já está no passo número 3, então você pode pegar o 2º vídeo e trabalhar no passo número 1, por exemplo, né, então você fica com aquela organização, ali, um pouco maior, e acaba que te desestressa um pouco também, né, de ter sempre aquele momento, ali, de correria, e basta você dedicar algumas horas do seu dia para fazer um pouquinho a cada dia, né, para não perder, no caso, várias horas fazendo o trabalho.
Sim. Sim, sim, sim. Exato, exato. Isso, isso. Sim, sim, faz sentido. Exato. Hum. Entendi. Exato. Sim, sim. Ah. É, sim, sim. Ah, faz todo sentido, realmente essa segmita essa segmentação, etapas, eh, demarcação de de de estágios, né, isso isso faz todo sentido, eu percebo eu consigo ver que, realmente, falta organização da minha parte, falta aplicar isso que você bem trouxe, exemplificando com etapas, estágios, e eu acho que falta justamente isso, eu conseguir organizar a as minhas tarefas por etapas, por estágios, por por cumprimento, eh, segmentado e não de uma vez por t deixar para última hora. Comecei, tenho que terminar agora, este é o meu grande mal. É, é, faz todo sentido isso que você está falando.
Uhum. Isso. Uhum. Isso. Uhum. Exato. É. E me diz uma coisa, você já tentou algum outro método? Mesmo que não seja esse que eu sugeri, mas você já tentou mo modificar ou tentar, né, um formas diferentes de de meio que mudar isso?
É, o que eu tentei é não contar com prazo final, ou seja, antecipar na minha mente que eu tenho que entregar me me desafiar, entregar 2 dias antes, por exemplo, sabendo que eu vou ter ali 2 dias de margem para corrigir algo, porque nem isso eu tenho, no atual momento, na atu na atual situação em que eu me encontro, eu nem me permito ter esse essa esse prazo de margem para caso dê algo errado, suponhamos que o computador pife, ou que eu fique sem internet, eu não me dou a esse luxo de contar com imprevistos para que eu possa entregar ao cliente com prazo antecipado. Então, a única forma que eu tentei foi essa, tentar reduzir, antecipar o tempo de conclusão, mas mesmo, assim, eu não consegui. Porque eu sei que a data firmada com o cliente é aquela, né, eu sei que eu tenho 1 dia a mais.
Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. É aquela ali. Entendi. É, não, realmente eu acho que você pode tentar, né, essa questão de dividir as tarefas que você tem em passos menores. E fazer isso, né, eh, um pouquinho a cada dia, né, crie uma rotina ali de horários fixos, né, de acordo você disse que tem um um trabalho freelancer. Então, já dá para você ajustar um pouco mais, né, então você encaixa ali 1, 2 horas por dia pra trabalhar nesse projeto do vídeo, né, da edição. E daí dessa forma, cada dia você faz um pouquinho, então, quando você menos esperar, você já vai ter terminado, né.
Sim. Claro, claro. Uhum. Sim, sim. Claro. Sim sim. É, sim. É, claro, faz todo sentido. Olha, eu já me sinto até melhor sabendo que eu vou colocar em prática as suas dicas, suas sugestões, ah, já me vejo, assim, um profissional mais correto, um profissional mais tranquilo, menos cansado, sem ser pressionado. Eu te agradeço muito por ter me ouvido, assim, foi libertador pra mim ouvir os teus conselhos e vou colocar em prática, tá. Vou colocar em prática, sim.
Uhum. Muito bom, olha, eu fico feliz em poder ajudar. Às vezes, né, a gente sabe que não dá para se cobrar tanto, mas realmente tem coisas que, principalmente quando diz respeito, né, à responsabilidade que envolvem outras pessoas, às vezes, dá para gente dá para gente ajustar e se cobrar um pouquinho mais, né. Tentar, enfim, criar uma uma rotina mais organizada para poder conseguir, eh, enfim, realizar tudo que a gente precisa realizar ali no nosso dia a dia. Mas foi um prazer te ajudar hoje.
Sim. Tá bom, muito obrigado, tá.
Tá, sem por nada. Tchau, tchau.
Tchau.